ちょっとあの話を聞いてもらいたいんですけども。ま、自分
はい。
ま、6年ぐらい前になると、コロナのコロナ禍の時に、ま、大学をちょっと、まあ、辞めてしまって…
はいはい。 ああ。
そこからちょっとこう、まあ、色々 こう、学校、まあ、大学も中退してしまったので、まあ、高卒高卒なんですけども、ま、学校に戻って、まあ、まな学び直したらいいかなとかって、たまにちょっと考えたりもするんですよね。
うーん。 はい。 おお。 あっ、何でそのように思われたか動機も伺っていいですか？
ああ、でもなんかそうですね、自分その、どっちかっていうその大学も、その、めちゃくちゃ、その、行きたかった大学ではなかったんすよね、その落ち行きたかった大学にちょっと落ちちゃって。
ああ、なるほど。 はいはい。
で、あと、その、片道とかも、けその片道 結構その、2時間ぐらい、通い
あ、通学にそんなにかかるんですか、うわ。
そうなんす、そうだったんすよ。それでちょっとこう、ま、それでもちょっとこう、モチベーションもかなり下がった状態で進学だったのにもかかわらず、片道2時間とかで、あ、ちょっとそれでもうちょっともういいかなみたいな。大学もういいかなみたいなかたちになっちゃって、ま、やめそうだったんですよ。それでちょっともうやめちゃったんで、ちょっとこう、ちょっと勉強もうちょっとしてみたいなみたいな気持ちも、ま、あるにはあるんですよね。
ああ。 うーん。 ああ、ちょここ心折れ折れますね。うん。 うん。 おお、その気持ちって最近起こったものですか？あのなんか、これこれについて学びたいなみたいな。
ああ、そうですよね。なんかその、あんまりその、勉強とかどっちかっていうと、あんま得意じゃなかったんですけども
うんうん。
ちょっと最近その、それこそやっぱりこう、教育とかちょっと興味出てきて
はい。おお。
ちょっとこれ、こんなきょうい今の教育とかってほんとに 「ちょっと、合ってんのかな？」とか、たまに思ったりするんですよね、ちょっと。
ああ、あ、教育ってこう、教えるこう、先生になる方の教育の方ですか？
あ、いや、そうじゃなくて、その、教える先生というよりかは、教育自体のあり方みたいな
ああ、なるほど、大局的に。へえ。
その あ、そうです。その、教育学みたいな方なんですけど、そっちもちょっと興味がありますね。ほんとにこの、今のその、社会とかって結構その、教育
うーん。 あ。 うんうん。
が、ま、しょしょま、人生の若い頃にやって、それで社会出てくわけなんですけど、それ「ちょ、それ、ほんとに意味あったのかな？」とか、たまに思っちゃったりするんで
そうですね。 ああ、そうですね。あ、だから、まあ、リスキリングとか今流行るてんでしょうが、なるほどね。それでしたら学校、大学に戻るって、あの、学び直すっていうのはかなり有効ですね。
うん。 うん。 そうですよね。でも、やっぱりこう、ま、国公立とかったら学費は、ま、安いんですけど、私立になって私立とかなってくると、やっぱもう、学費も高いですし、なかなかやっぱ、払えるような状況にはないですよね、うん。
うーん。 そうですよね、うーん。 うーん。え、社会人だと確か、さんか、サポートがあったんじゃじゃなかったっけ？ なかったかな。あの、教育、あの、大学の教育費にあの、あてられるというようなかたちで、えと、は働いてる人が納めてるあの、なんだっけ？年金みたいのがはい、はい、はい、そういうサポートがあるはずですし、あの、ね、あの、学生の時だともうじょあ、奨学金ぐらいしか多分なかったと思いますけれども、それ以外のお金のサポートってあったはずと思うのでうーん、今は働いて、フルタイムで働いてらっしゃるんですか？
あ、サポートっていうサポート うん。 はい。 あ、あるんですね、そういったものが。 うん。 うーん、そうですよね。 はい。 あ、そうですね、ま、そうですね、一応社会人ややってますね、はい。
おお、フルタイムで働きながら、あの、ね、学ぶっていうのはなかなかきつい決断だと思いますけど、でも、素晴らしいですね。
うん。 そうですよね。でもやっぱりこう、ま、あとは普通にちょっとこう、僕、ちょっとこう青春コンプレックスというか
うーん。 はいはい。
ま、学校にちょっとこうサークルとか、入ってみたかったなとかあるんですよね。
うんうん。 あ、そうですよね。でも2時間通学で使ってたらね、なんか、そういう時間もなかったでしょうしね。
うん、まあ、でも、そうなんすよね。でも、なかなかやっぱりこう状況的にはやっぱり厳しいような、ま、家庭状況も厳しかったんで、ま、そうせざるを得ないような状況だったんで、ま、そこは結構自分のね、ミスなんですけどね、正直。
うーん。 いや、いえいえ。いや、それにコロね、コロナの時間時期だったらね、も、その学外活動なんか、サークル活動なんか多分取りやめに全部になってたでしょう。<laughs>
うん。 うん、ま、そうなんでしょうね。だから、結構それも運悪かったっちゃ悪かった時期ですよ、だからその、コロナとかもいろいろ、あさってしまって。
うーん。あ、でも、そうですね、今は大学に戻れば、はい、結構そういう活動が活発になってるんじゃないですか？
あ、多分そうなんでしょう。だから、コロナで、授業の単位とかは取りやすかったらしいんですけど、その
うんうん。
逆に、そのサークルとかは結構制限かかっちゃったっぽいですよね、だから。
ああ、え、もしあの、大学に戻ったらどんなサークルに入りたいとかはあるんでふか？
はい。 ああ、なんかその、広告研究会っていうとか
へえ、そんなのがあるんだ。へえ。
そう、うあるんすよね。あとなんか、文化祭実行委員とか、なんかすごい楽しそうじゃいか。
おお、そうですね。秋の文化祭って大学って結構ね、おおおご大事になってますもんね、結構。うーん。
うん、なんか うん、そうですよね。ま、ちょっと文化祭実行委員はちょっと大変ま、大変そうなんで、ちょっとあれかなと思うんですけど、な、広告研究会とかすごいなんか、あの、イケイケのサークルじゃないですか、結構、若者中では。
<chuckles> うーん。 へえ。うーん、そうですね。
なんか、そうそう、ああいったとこに行くと、あと結構そのテレビ局とかもね、行きやすかったりするらしい。
ああ、じゃあ、そういうま学びたいっていうのと、まあ、次の就職にこうつん繋げたいとかそういう気持ちもあるんですか？
あ、まあ、そうですね。なんか人脈とかも作れるようなやっぱ、ま、都内の大学とかだったら、じ人脈とかもすごい強いじゃないですか。
うんうん。 うーん。 そうですね。
うーん、だからその、ま、人脈作るっていう意味ではやっぱ大学ってすごい大事な場所だったんだなって、その、今辞めて辞めてしまった、ま、だから、とど別れろようなところもありますよね。
ああ。 はあ。ええとなんか行きたいその大学のめ目星っていうのをつけてらっしゃるんですか？
はい。 ああ、まあ、でもそうですね、行きたい行きたかったのとこはもうちょっと、うん、だいぶ そうですね、難しいんで。ちょっともうもう、そこは諦めてワンランク下とかに、でもいいかなとは思ってたんですけどね。でもやっぱ、そこはその、学費高いんですよね、ぶっちゃけ。だからもう
うんうん。 うーん。 あ、なるほど。
そうなんすよ。だからちょっとなかなかね、ま、奨学金とかも借りようと思えば借りれるっぽいんですけど。
うん、うん。
ま、奨学金借りても結構額い数百万とかいっちゃう、ですよね、私立大学なんで。そうん。だからなかなかちょっと厳しいですよね、状況的にもね。
ああ、なるほどね。 そうですね。うーんと、学歴っていう意味では、例えば、あの、大卒、あの、検定を取って、ええと、大学院から入るっていう手もありますよね。
うーん。 はい、あ、ありますよね。
うーん。
もう、ちょっと、なかなかやっぱりこう、大学院から入るってのも、ちょっとこう、そこまで現実的な話かっていうと、ちょっと自分の場合はそうじゃないかなとは、ちょっと思っちゃったんで。ちょっとそれは
うーん。
ちょっとね、なくなちょっつ自分のからはなくなっちゃいましたけど、選択肢としては。うーん。
そうですね、いや、むしろ大学に入って大学生活をもっかいエンジョイしたいっていうんだったら、うん、やっぱりあの、ま、通いやすいところに入られた方がいいのかなって、今聞いてて思いましたけど。うん、やっぱり通学って大事ですよね。
うーん。 そうですよね。うーん。 なかなかでぶ あ、そうです。それやっぱ実感しましたよ、自分 1時間ぐらいだったら行けるかなと思にじかんぐらいだったら行けるかなと、きょういっこだいぶしんどかったっすね。
うんうん。 ああ。いや、通ってた時はもう電車乗り換えとかなさってたんですか？
うん。 ああ、まあ、そうですよね。その時間ぐらいだ結構その、ま、都内の大学だったんですけど
う。 はい。
結構混むんすよね、やっぱ通勤ラッシュみたいな形で。
ああ、そうですよね。大学の始まる時間と会社が始まる時間だいたい一緒ですからね。<laughs>
うん。 あ、そうなんすよね。だからちょっと だいぶしんどかったっすよね、だから、そういった意味で。うん。あと結構、その、自分やっぱりこう、結構ストレス耐性あんまないないのかもしんないなと思っちゃいましたね、そういった意味で言うと、その
でしょうね。うーん。 ああ。いや、満員電車が嫌いな人は大勢いますよ。それは、あの、仕方ないことだと思うので、うーん。
うん。 はい。 やっぱなかなかでも、やっぱりこう大学、やっぱこう同級生とかが、こう、あ、インスタグラムとかで、なんか載せたりするとちょっとこう、なんか羨ましいなみたいな気持ちもあったんですよ、だから。うん。
うんうん。 ああ、なるほど。 じゃあ、もう近くで通える、あの、通学時間がかかんないところっていうのままあ、マストになりますかね？選ぶとしたら。うーん。
そうですね。 うーん。 そうなんですよね。まあ、あとはその、ま、寮があるだいうちょっと格安のりょ寮がある大学とかも。
あ、そうなんだ、寮がある大学って今ま、もう結構あるんですかね？
そう。 あ、まあ、あるんでしょうね。との、まだあると思うんですけど。ちょっと、まあ、その都内、ま、僕ちょっと東京行ってみたいなと思ってたんですけど、やっぱ都内の大学で寮があるところって、結構それこそ東大とか、あと一橋とか、その、超難関大学とかしかなくて
へえ。 うんうん。 ああ。
ちょっとこれは無理だなっていうので、ちょっと、まあ。
うーん。
うん、てか難しいですよ。だからなかなか結構現実厳しいなとは思ってましたね。
そうですね、うん。そうなんすよね、住まいが格安で東京で住めるってなるとなかなか無いし、もう下宿なんかも無いですもんね、きっとね。
いや、そうなんすよ。やっぱりそう、家賃とかもやっぱ10万とか超えちゃうんで。
うーん。
やっぱ、厳しいですよね。やっぱその、大学に進学するっていうのもやっぱりこう
そうですね。
うん。やっぱ、ま、やっぱ学びは贅沢ってよく
ま、そうですね。学費だけ払うんだったらあれだけど、住むところもね、用意しなきゃあんないから、うーん。
あありますけど。 そうなんですよね。やっぱその、実家がやっぱ都内とかの人だったら、それこそ私立大学とかも、ま、ちょっと、ま、学費学費が2倍なるくらいだと思うんですけど、ま、上京するってなったらやっぱりこう、他の料金とかもめちゃくちゃかすま、かさむんで、結構やっぱ、大変ですよね。その、自分で払うってなった時にすごいやっぱ大変だなですよね。
そうですね。 うん、うーん。 そうですね。でも、もしお金貯めて、ま、大学に入れたとしたら、ま、例えば今だとシェアハウスとかがいっぱいあるので、そういうのも、あの、利用して安く住めるようになればいいですよね。
はい。 はい。 うんうん。 そうですよね、やっぱりこう、そういったものも活用して、すべはやっぱすごい理想的ですよね、やっぱり。ま、なかなかやっぱ
うん。 確かなんか、大学のそばに結構そういう大学生のみのシェアハウスがあるみたいで。うん、今だと都内ははい。
うん。あ、ありますよね。 うん、ありますよね。やっぱそういったものとかもね、活用して、もっかい行ってみてもいま、面白いっちゃ面白いかもしれませんよね、大学に。
いや、面白いと思いますよ。あの、今の時にあの、なんつうかやっぱりこうこう、通えなかったとか、やっぱり行っとけばっていうのをね、あと何十年も引きずるのかと思ったら、やっぱりこう、ここでえいやっと頑張った方があの、後悔がなくて済むのかなとは聞いてて思いました。
うん。 うーん。 そうですよね。うん。やっぱりこう、サークルとかやっぱ、そうですね、僕高校も男子校だったんで。
うんうん。 あ、そうなんですか。じゃあなおさら共学の、だね、大学に憧れますよね。うんうん。
そうなんすよ。 そうなんですよね。しかも、ま、一度入った大学もちょっと理系っぽい大学だったんで、ちょっとあんまりこう、面白くはなかった、正直勉強もあんま、おしょく入ってみた感じ、ちょっとあんま面白くなかったんで。<laughs>
ああ。 ああ、なるほど、あの、得意分野で入っちゃうとそういうね、ミスマッチが起こりますよね。自分のあの
そうそう。 あ、そうなんすよね。入ってみた感じちょっとこううん、ちょっと違うなと思って、それもあって辞めちゃったんですよ。だから入ってみて、勉強もちょっとあんま面白くないなと思って。
うーん。 そうですね、じゃあ、やっぱりあの、勉強、学びにこう、興味が持てて、なおかつこう、女性陣が多いこと、おってやっぱり教育学部とかそんなのかな？うーん。
うん。 いや、そうなんすよ、だから教育学部とかそう、理想的な空間なんでしょう。なんかうん、楽しそうなんか、場所ですよね、学部的にも。
そうですよね、うーん。うーん、そうそう、今、あの、日本語教師とかかなり、あの、注目あみ浴びてますからね、資格としても。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なので、あの、海外で働く時とか、海外と交流する時に日本語教師って、すごくなんか便利な資格ではあるので、うん、そうなんですよ、はい、ぜひぜひ。<laughs>
うーん、あ、そうなんですね。へえ。 その、じゃあ、教育学部とか
そうですね。
第一候補に入れて。
そうですね。で、こんこく研究会でもう活躍みたいな。
うん。 そうです。それでちょっとこう、テレビ局のテレビ局にコネ作っといて、無駄ですかうん。その、それった、お形もすごい面白い人生待ってそうですよね、そっちの方が。うん。
いい未来ですね。 そう。いいですね。 そうですね。ああ、キラキラじゃないですか、すごい。頑張ってください。<laughs>
確かに、そうですね。なかなか、今日はすごい、あの、話してすごい、あの、楽になりました。すごい、どうもありがとうございました。
ああ、そうなんですね。はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。